Alam mo, may gusto lang akong ikuwento. Kasi, oh 'di ba nga, magho-holidays na. Parang napapansin ko, napaparami 'yong paggagastos ko. 'Yong iba, eh, pang-regalo, 'yong iba naman mga luho ko lang sa sarili ko. Alam mo, kasi parang naging coping mechanism ko na 'yong ano 'yong alam mo, 'pag nalulungkot 'pag nai-stress o kaya naman may nangyaring, um, bad news sa akin, eh, ah, alam mo 'yon, parang na nababaling ko sa pagbili-bili ng kung ano-ano na nagiging resulta, eh, parang naba nababawasan 'yong budget ko sa pagkain o 'di kaya naman parang na alam 'yon, hindi ko nako-control 'yong sarili ko sa paggastos, na alam mo, may ugali kasi ako na kapag lumalabas ako, kung ano 'yong makita kong maganda, sige bili. 'Pag may nakita akong pagkain, bili. Parang alam mo 'yong gano'n? Kasi parang iniisip ko sa sarili ko kasi, alam mo 'yon, YOLO kasi ako, eh. Parang, kapag may gusto ako, gusto ko mabibili ko 'yon kasi, hindi naman ako lumaki na nakukuha lahat ng bagay. Kaya no'ng no'ng time na nagkakaroon na ako ng sarili kong pera, eh, bili naman ako nang bili. Which is parang naiisip ko parang, ah, napasobra naman 'ata 'yong pagiging YOLO ko. Tsaka ayon, parang, gusto ko lang humingi ng parang tips, gano'n, o kaya naman advice. Kasi, ah, hindi naman talaga maganda, 'di ba, 'yong bili nang bili. Hindi naman palagi mahuhugot sa bulsa. Kaya gusto ko parang gusto ko 'yong mga gusto ko humingi ng advice. Ano ba 'yong magbibigay sakin ng kasiyahan kahit na hindi dahi hindi sa materyal na bagay o kaya naman walang kinalaman sa pagsho-shopping-shopping, pagbili no'g mga luho, gano'n?
Hmm. Mm. Hmm. Mm. Ah, okey. Mm. Mm. Mm. Ah, okey. Alam mo, um, nakakalungkot 'yong ano mo, nararamdaman mo 'no? Kasi ano yan, eh, mahirap 'yan, eh, parang nagiging stress reliever mo, material things, di ba? Pero matanong ko lang, ah, bago kita mabigyan ng advice, um, talag ah, ano ba 'yon? Ka m gano'n ba kadalas, kapag basta pag may nap ma naano ka na emosyon? Parang gusto mo agad 'yong parang, "Map tara bumili tayo, kasi iyon yung magpapasaya sakin." gano'n lagi 'yong isip mo?
Mhm. Alam mo, masama mang isipin pero gano'n, kasi alam mo, pag nalulungkot ako, kunyari na-stress ako sa work, tapos nag-aaral din kasi ako, ta's kapag sasabihin ko sa sarili ko, "Bili nga ako ng ganito, kasi parang masarap." gano'n or parang binibigay kong reward sa sarili ko, kahit minsan hindi naman ako ka-reward-reward, gano'n. Parang ayon, yung nagiging way ko nga.
Hmm. Oo. Hmm. Mm. <chuckles> Oo, pero, ah, naiintindihan ko yun, 'no? Valid naman yung nararamdaman mo, pero huwag mong sa huwag mong iisipin na ano, ah, hindi ka ka reward-reward. Kasi lahat naman din ng, um, ginagastos mo is deserve mo, kasi pinaghihirapan mo din naman 'yon. So, siguro ganito muna 'no, sa first step muna tayo. Bale puwedeng doon sa sabi mo nga parang, ah, gusto mong tang or hindi kasi, yun ano 'yon, eh, mahirap yan 'pag 'yong biglaan. Oo, 'yong pag-i-impulse buying, mahirap talaga siyang tanggalin nang biglaan. So why not, try mo 'yong, alam mo 'yong, puwede mong subukan 'yong, palitan 'yong luho, hindi naman 'yong ligaya. Kasi ang ligaya naman 'yong kasiyahan 'no? Maraming form yan, eh, 'di ba, naisip mo ba 'yon?
Oh, hindi ko pa nga yun masyadong naisip 'no? Hindi lang naman pala ano 'no, sa pagbili ng mga materyal na bagay maa maaano yung, mababaling yung pagiging ano ko, parang yung mga stress ko.
Mm. Oo. Marami kasing form 'yong ano, eh, 'yong happiness di ba? Kumbaga, ah, di ba sa nabanggit mo, mahilig ka talagang kumain dito, kumain diyan. Ta's mahilig ka mag-shopping, so why not, i-try mo 'to? Ah, puwede mong subukan 'yong kapag nagkakape ka sa mga cafe, mga SB, yung mga ganyan, kasi di ba mahal? Puwede mong i-try 'yong ano, 'yong home-brewed coffee naman sa bahay, yung talagang ikaw yung gumawa. At tsaka yung ano, puwedeng, um, 'yong cafe treat, yung mga pagkain, ano mo yung, imbis na kape at tinapay or cake 'yong bilhin mo do'n sa cafe, puwedeng kahit 'yong muffin lang or 'yong, ah, slice lang ng cake, and then i-uwi mo, saka ka mag-home-brewed sa bahay, yong gano'n, puwede 'yon, so tipid ka na do'n. Dun naman sa pag-mo-mall mo, pwedeng alam mo yung pagka may nakita kang masarap na pagkain, pwedeng isipin mo na, "Ay, why not sa bahay ko na lang yan lutuin, kasi at least makakatipid ako." Tsaka pwede rin yung alam mo yung, sabayan mo yung yung kinakain mong lutong-bahay ng movie night o di ba? Ma parehas na masaya 'yon, pero mas mura, di ba?
Alam mo, tama ka nga, 'no, parang hindi ko po naisip 'yan, 'yong parang paggawa ng sariling kape. Alam mo, siguro maganda 'yan, kasi parang hindi lang mag-e-enjoy ako parang matututo din ako gumawa ng sariling kape na, alam mo 'yon, naaayon sa taste ko kasi 'di naman lahat ng binibili ko eh, naayon sa taste ko. Minsan, ang pait tapos sayang lang 'yung pera ko. Alam mo, parang may na-realize ako, 'no, na marami namang alternative na pwedeng gawin bukod sa pagbili ng pagbili. Pero meron lang akong ah, alam mo 'yon, gusto malaman. Ano ba 'yong parang parang pwede kong pang maging alternative pagdating sa mga pagbili sa mga materyal na bagay?
Mm. Ay, oo. Mm. Sige. Um. Since kasi talagang ang inaano mo stress reliever, 'no, tapos, ah, natatakot ka talaga dun sa pagiging impulse buying mo. Why not mag-invest ka nalang sa experiences kaysa sa mga material things? Na-try mo na ba 'yon, na kumbaga, na pumasok ba 'yun sa isip mo na, "Ay why not, mag-picnic na lang ako, mag-beach na lang ako o kaya mag-hiking ako?" 'Yung mga ganun, mag mag-karaoke, mga horse home games o kaya mag-try ako ng potluck with friends, 'yong mga gano'n. Kasi at least 'yon hindi ka alam mo, 'yung hindi ka manghihinayang kasi, um, nando'n na 'yong bonding, nando'n na 'yong kasiyahan, tapos, um, nando'n pa 'yong social skills mo, nasan na-develop pa, 'yong mga gano'n. Nag-enjoy ka pa, 'di ba?
Alam mo, maganda ngang ano yan, 'no, ideya kasi parang hindi pa yan ano pumasok sa isip ko, 'yung lalo na 'yong mag-potluck with friends kasi palagi akong busy tapos naman, 'pag mag-aaya ako, parang naiisip ko, parang alam mo 'yun, busy din sila baka tumanggi lang rin sila. Pero ngayon, ah, siguro lakasan ko 'yung loob ko na magyaya. Tsaka 'yung nasabi mo na mag-hiking o di kaya naman parang, um, alam mo 'yun, gum mag-movie night sa bahay. Kasi alam mo, 'yung 'pagmo-movie isa la isa din yan sa mga napakahilig kong gawin. Alam mo sa katotohanan nga eh, kapag may lumalabas na movie sa cinema tapos gusto ko 'yun, papanoorin ko talaga 'yun kahit, mag isa lang ako. Tapos 'yun, parang hindi nga ako nakakatipid sa ganong pamamaraan 'no? Siguro parang na-realize ko na ah abangan ko na lang na lumabas sa online o kaya sa internet tapos panoorin ko na lang sa bahay, ganun. Tapos tsaka gumawa na lang ako ng sarili kong mga pagkain kaysa takaw-tingin ako sa labas, 'di ba?
Mhm. Ah, okey. Mm. Ah, okey. Mm. Wa, okey. Mm, mm. Mm. Tama naman. Alam mo, um, gano'n gano'n nga 'yong magandang mindset. I-shift mo siya do'n sa hindi naman sa ano 'no, parang dine-deprive mo 'yong sarili mo dahil hindi mo nabibili 'yong luho mo, pero, um, isipin mo 'yong alam mo 'yong long term na ano, na security mo rin. Kasi kapag wala ka ring na natitipid wala kang ipon, 'di ba? So, ah, pa'no naman 'yong future mo, if ever, 'di ba. So mas maganda din 'yong iniisip mo 'yong long-term security and then 'yong ano din, um, pag parang i-reframe mo 'yong pagtitipid, ah. Huwag mong isipin na parang dine-deprive mo or, ah, tinitipid mo 'yong sarili mo. Puwede mong i-switch 'yong thinking mo na parang ganito 'yong gawin mo: sa halip na, nagpapakatipid ako, gano'n 'yong diba gano'n kasi kadal kadalasan 'yong ano ng reaksyon ng mga tao 'pag nagtitipid, eh, pwede mo sabihin na, "Pinipili ko 'yong mas long-term na saya, um, at saka 'yong peace of mind," gano'n. Kasi at least 'yon hindi ka alam mo 'yong hindi ka pressure, hindi ka anong tawag dito, parang hindi ka mai-stress na isipin, "Ay, hindi ko nabibili 'yong gano'n kasi nagtitipid ako," gano'n.
Alam mo, tama nga 'yong sinabi mo, 'no. Kumbaga, alam ko 'yong tawag diyan, eh, parang delayed gratification. Alam mo naisip ko din 'yan na gawin 'yong parang imbis na gumastos ako nang gumastos ngayon, eh, kumbaga isipin ko na lang na parang mag-save ako para sa future ko. Kasi totoo ka nga na totoo nga naman 'yong sinabi mo, 'no, na parang kung gastos ako ng gastos ngayon baka mamaya wala na kong maihugot sa bulsa ko. Mamaya 'pag nagka-emergency ako, eh, wala akong makuha. Tapos marami rin akong na-realize sa mga sinabi mo na hindi naman palagi na, kapag naii-stress ako, kapag malungkot ako, eh, parang ibabaling ko na lang sa mga pagbili ng mga materyal na bagay. Marami naman palang na alternative. Gagawin ko 'yong mga sinabi mong alternative, 'no. Kagaya nga no'ng ano 'yong paggawa ng sarili mong pagkain imbis na nak ah, bumili ka doon sa, sa mall, sa mga mamahalin. 'Di kaya naman sa tabi-tabi na ready-to-eat na pagkain, eh. Alam mo 'yon, mas maganda na ako na lang 'yong magluto. 'Tsaka, 'di ba, kapag ako nga 'yong nagluto mas, na-realize ko mas safe 'yon kasi alam mo 'yong kalinisan at 'yong kalidad ng kinakain mo. 'Tsaka gagawin ko din 'yong paghahanap ng mga alternatibo na makakapagpasaya rin sa 'kin.
Mm, hmm. Tama. Mm. Mm, hmm. Mm. Tama. Mm. Alam mo, maganda 'yan naging mindset mo na 'yan ngayon na parang, um, ina-accept mo kung ano talaga 'yong, 'di ba, na oo, nando'n naman tayo sa gusto nating i-splurge 'yong sarili natin, um, ayaw nating i-deprive 'yong sarili natin pero kailangan lang din ng disiplina sa sarili, 'di ba? Puwede ka naman din bumili ng mag-shopping or 'yong parang walang guilt. Pero kailangan lang din maglaan ka ng fun budget lang kumbaga, um, eto, um, kasi ano, eh, mas madaling magtipid kapag may ano, eh, talagang secure budget ka para lang din sa saya. Puwedeng eto, ah, fo 500 lang or 1,000 ka lang na limit, 'yong gano'n, kasi at least 'yon, ano, wala hindi ka makokonsensya kapag ginastos mo kasi nga ano, eh, hind alam mo 'yong naka-ano, eh, naka-budget, gano'n. Tapos isipin mo din kapag may nakikita ka na gusto mo talaga, parang nanggigigil ka na gusto mo, mag-isip ka muna ng ano, mga, um, 24 hours bago mo siya balikan ulit, bago mo siya bilhin kung talagang kailangan mo siya. At least 'yon makokontrol mo 'yong sarili mo, 'di ba?
Alam mo tama ka nga, 'no, na parang kapag may gusto ako magpalipas nga muna ako ng, ah, isang araw o kung kaya ko, isang buwan para, ah, ma ma-check ko kung gusto ko pa ba 'yong bagay na 'yon after a month. Alam mo, oo nga, totoo nga, 'no? Parang na-realize ko nga talaga 'yon. Parang, salamat dahil, ah, parang sa parang 'yon 'yong way na pinaka-nagustuhan ko sa lahat ng sinabi mo. Gagawin ko nga 'yan para mapigilan ko na rin 'yong paggagastos-gastos ko. Alam mo, maraming-maraming salamat. Buti na lang nakausap kita ngayon. At salamat sa pakikinig sa akin, ha, at hanggang sa muli. Paalam.
Mm. Ang tagal no'n ha. <laughs> Mm. Ayun, walang anuman. Nakakatuwa na nakatulong sa 'yo 'yong mga payo ko. Salamat din. Paalam.